Oh gitu dan akhirnya d tinggal di lingkungan itu Kakak akhirnya memutuskan ya?
Pakai jilbab dulu tuh, jilbab dulu. Heeh, eee, jadi, eee, pakai rok gitu ya, udah pokoknya yang, aduh 180° lah itunya, apa, rubahnya. <laughs>
Pakai jilbab, ya. <laughs> Terbalik kali ya, <chuckles> 180 ya.
Iya, jadinya akhirnya tuh waktu itu, nah setelah dia keluar, nah aku kembali lagi, eee, a kamu kan kembali lagi ke Bandung tuh, Kak.
Heeh.
Nah itu tuh, eee, buka tutup tuh, masih buka tutup si kerudungnya tuh.
Maksudnya buka tutup kayak
Maksudnya, eee, jadi, eee, buka tutup tuh gini, "Kalau ada cowok juga ah nggak usah pakai," gitu. Kalau misalkan kita ketemu di rumah gitu kan, kalau sekarang mah kan aku enggak, ketemu cowok di sini juga masih pakai cadar gitu, kalau sekarang mah kan.
gimana tuh? Wei, alhamdulillah, iya kan.
Gitu. Mhm. Jadi sekarang mah ya berubah banget lah intinya sih gitu. Berubah jauh jauh pokoknya jauh banget sama yang dulu, jauh. <laughs>
Mhm. Tapi tapi kamunya kan terpaksa, sekarang gimana rasanya, Kak?
Wah sekarang mah, e ah nikmat banget Kak ini suatu, apa sih, nyaman, nikmat, ya terus heeh, terus kita tuh kan t tomboy itu kan, eee, pakai celana panjang kan di dalamnya pakai celana panjang masih bisa kan nggak kelihatan?
Nyaman ya. Iya juga ya.
Bener kan? Mhm. Tapi masih anggun kan, karena itu, eee, rok si jubahnya. Jadi, anggun Anggun C. Sasmi bukan ya? <chuckles>
Asik, anggun ya, iya iya iya. <laughs> Nah tapi, dari situ ya, Iya.
Jadi Ya enak lah pokoknya. Kenapa?
Maksudnya, eee, setelah pakai jilbab boborat beberapa tahun kemudian pakai cadar lagi ya?
Iya.